ค่ะ อืม มันก็เหมือน แล้วโดนกดดันจากแบบครอบครัวไหมคะ? หรือว่าตอนนั้นพอหลังจากทำไปแล้วสักระยะหนึ่ง หรือว่าเขาก็ เป็นความคิดเห็นยังไงคะ?
ใช่ครับผม อืม ไอ้ ครับ เออ ในช่วงแรกกดดันนะ เราถูกกดดันจากแบบว่า เรามองว่า เอ๊ะ เราทิ้งจากงานประจำที่มันมั่นคงมา แล้วมาทำไอ้ตรงเนี้ย มันเห็นอะไรเหรอ เราก็บอกเขา เรา เราก็แบบ เรารับฟังครับ เราไม่ ไม่ ไม่ ไม่สวนกลับไป เราก็กลับมาทำ เรียนรู้ในส่วนของตัวเอง ทำให้แบบเต็มที่ แล้วก็นำผลลัพธ์อะครับ แบบ เออ พอเขาเห็นผ่านไป 3 ปี 4 ปี เขาก็เห็นว่า เออ เราก็อยู่ได้ด้วยแบบ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่เดือดร้อนใครอะครับ
อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ ก็คือกลายเป็นว่า เขาก็เห็นแบบสนับสนุนไปด้วยใช่ไหมคะ? แบบว่า เออ รู้สึกว่า ค่ะ เหมือนลูกชอบแบบไหน ก็สนับสนุนไปในสิ่งนั้นใช่ไหมคะ?
อย่างแบบ ถูกต้องครับ ใช่ ใช่ครับ เพราะว่าถ้า ถ้ามองย้อนกลับไปอะ ถ้าให้ผมเลือกใหม่อะครับ ผมก็คงไม่เสียใจอะที่ผมตัดสินใจไปแบบนั้น
อ้อ ดีจังเลยเนี่ยค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ก็ยังคงตัดสินใจในแผนเดิมที่ตัดสินใจเหมือนตอนนี้ถูกไหมคะ?
อืม แล้วก็ เอ่อ เรื่องการตัดสินใจที่ยุติความสัมพันธ์กับ กับ กับคนรักเก่าในวันนั้นน่ะครับ พอมาในวันเนี้ย แล้วก็พอต่างคนน่ะครับ ต่างแยกย้ายกันไปชีวิต แล้วหายกันไปช่วง 2 ปีครับ แล้วเราก็มีโอกาสได้กลับมาคุยกัน
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ โอ้ ฮะ ตอนนี้เหรอคะ?
ก็คือ ช <chuckles> ใช่ครับ คือต่างฝ่ายต่างก็โตขึ้นเนาะ ใช่ ไอ้เราก็แบบคุยกันว่า เออ มันไม่เหมือนเดิม แบบ อืม ตอนนั้นเราอาจจะแบบด้วยความวุฒิภาวะ ด้วยอะไรหลาย ๆ อย่างเนาะ ใช่ครับ เหมือน เหมือนต่างฝ่ายก็ต่างแบบ
อ้อ ค่ะ อืม อืม อืม ๆ ค่ะ อ้อ ๆ มันเหมือนแบบกลับมาเจอคนเก่า แต่ว่าในวันใหม่ <chuckles> ที่เป็นแบบเรื่องราว ผ่านเรื่องราวกันมาแล้วใช่ไหมคะ? ตกตะกอนกันมาแล้ว อะไรงี้ ใช่ไหมคะ? เรารู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ ตอนที่เจอเขา? <chuckles>
ใช่ ๆ ใช่ กลับมา ใช่ครับ แบบต่างคนก็ต่าง โอ้โฮ ดีนะ เรารู้สึกว่า เออ เขาโตมาแบบ โตแบบว่าอย่างมีคุณภาพจริง ๆ อะ ตามที่เราแบบคุยไว้ตอนวันที่ ที่เราจากกันในตอนแรกอะ
เออ ค่ะ เออ ค่ะ อืม โอ้โฮ ดีจังเลยอะ ค่ะ อืม วันนี้เราสนุกมาก ๆ เลยอะค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่มาเล่าให้ ให้ฟังเรื่องเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจ มันเหมือนมีทั้งแบบความรู้สึกดี แล้วก็ความรู้สึกที่เสียใจ แต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนมีความรู้สึกดี ๆ เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยอะค่ะ สนุกมาก ๆ เลยค่ะ
ใช่ครับ ผมก็แบบยินดี ใช่ครับ ใช่ อืม อืม ครับ วันนี้ก็สนุกมาก ๆ เช่นกันครับ ก็อยากรู้เนาะว่า
ค่ะ ไว้มาคุยกันใหม่อีกนะคะ
ได้ครับผม ขอบคุณมาก ๆ ครับ สวัสดีครับ
ค่ะ สวัสดีค่ะ

ตอนนั้นมัน <tsk> ใจสั่นมากเลยครับผม เพราะว่าแบบ เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินนะ ผมมองว่า แต่มันคือความกลัวอะที่เราต้อง ต้องเผชิญตรง ๆ อะ แบบเรากลัวว่าแบบเราออกมาแล้วมันจะแบบล้มเหลวไหม? กลัวว่าคนอื่น ครอบครัวเรา หรือแบบคนรอบข้างอะมองว่า แบบ เออ เราจะไปทำในอาชีพที่มันไม่มั่นคง แล้วก็ มันก็กลัวไปถึงว่า กลัวแบบจะทำให้ครอบครัวอะผิดหวังในตัวเรา
โอ้ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ เป็น ความกลัวแบบหลาย ๆ ด้าน มิด ใช่ไหมคะ? ทั้งตกลง
ใช่ ใช่ ๆ ผม ผมจำได้ว่า ตอนนั้นน่ะเหมือนผมแบบ <tsk> มันจะมีอยู่วันหนึ่ง ผมเลิกงานแล้วผมแบบยังไม่กลับเข้าบ้าน ผมจอดรถไว้หน้าหมู่บ้าน แล้วผมก็แบบ นั่งคิด แล้วอยู่น้ำตามันก็ไหลออกมาเองอะครับ
ค่ะ เออ
เหมือนกับว่า รู้สึกว่า กลัวแบบถ้าเลือก ถ้าเลือกที่จะอยู่ที่เดิม แล้วโอกาสที่เราได้รับมามันก็จะแบบหลุดลอยไป แล้วถ้าเราเลือกโอกาสที่เข้ามาแต่แบบสิ่งที่เรามีอยู่มันก็จะหายไป
อืม ค่ะ อืม อ๋อ มันก็คือ เหมือนเป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจแบบ ตัดสินใจเลยใช่ไหมคะว่า จะไปทางไหนดี?
เงี้ยครับผม ใช่ ใช่ครับ มันคือเชื่อง ใช่ มันอาจจะเปลี่ยนเป็นการเลือกที่แบบเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอด
ค่ะ
ใช่ครับ
แล้วพอหลังจากตัดสินใจแล้วอะคะ รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ? พอเล่าเหตุการณ์ได้ไหม? ค่ะ
เออ <tsk> ผม ก่อนตัดสินใจนะ อยากจะเล่าก่อนว่า ผมอะ ตอนนั้นน่ะผมเป็นช่วงแบบเก็บตัวอยู่กับตัวเองเลย เงียบอยู่กับตัวเองเลย ผมแบบไม่เล่นโทรศัพท์ ปิดแบบมือถือ ไม่ออกไปไหน แบบปกติสุดสัปดาห์ผมอะเป็นคนชอบแบบสังสรรค์ แล้วแบบออกไปเจอผู้คน แล้วส่วนตัวเราก็แบบว่าไปออกกำลังกาย อย่างเงี้ยครับ คือเราอะเป็นคนเจอคนเยอะ แต่จำได้ว่า สัก 2 สัปดาห์อะเราไม่ออกไปไหนเลย เราเก็บตัว เราแบบไม่ฟังความคิดเห็นใครเลย แต่เรากลับ กลับ กลับมาคุยกับตัวเองอะครับ ผมอะนั่งลิสต์เป็นข้อเลยว่า ถ้าเราเลือกทางนี้ เราจะได้อะไร? เราจะเสียอะไร? แต่ถ้าเราเลือก ใช่ครับ ใช่ เหมือน เราแบบ
อือ อือฮึ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อืม อืม อ๋อ ดีจังเลยนะคะ อา ลิสต์เป็นข้อแบบนี้เลย
กำลังจัดการความคิดของตัวเองอะให้เรียบร้อยก่อนที่จะตัดสินใจ
ค่ะ